อืม จริง ๆ เราก็ไม่ถึงกับขั้นว่าเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์ บ อักษรนะคะ แต่ว่าเราก็ขอเอกสารเขามา เพื่อที่จะได้เป็นแบบ เหมือนหลักฐานน่ะว่า เออ เขาทำงานกับเรา อะไรอย่างเงี้ย ที่อยู่เขาอยู่ไหน เขาเป็นใครมาจากไหน แล้วก็มีการ เอ่อ ตรวจสอบเช็กประวัตินิดหนึ่ง คือเราอะอยู่ต่างประเทศด้วย แล้วก็คือเขาก็จะมีอะค่ะ ที่มีการแบบว่าสามารถเข้าไปตรวจโพรไฟล์ได้ว่า เขาเคยมีประวัติเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายเด็กหรือเปล่า มีเรื่องของการแบบ เออ มี เคยมีอุบัติเหตุอะไรไหม ขับรถดีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย เราสามารถเข้าไปเช็กตรงนี้ได้ ก็ ก็เลย อา อันเนี้ยก็เป็น 1 ข้อ ที่ทำให้เราแบบ เหมือนไว้วางใจได้แล้ว อุ่นใจ ใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่ง เราว่าเราอะเชื่อเซนส์เรา ในเรื่องของการเลือกคนที่จะแบบมา มาดูลูกเราอะ คือจริง ๆ มันก็ไม่ใช่แค่เซนส์เรานะ ก็ต้องเซนส์ลูกด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องให้เขากับลูกได้มาเจอกันก่อน ดูว่าน้องเขาแบบ เราว่าเด็กเขามีเซนส์น่ะ ในการที่เขาแบบโอเค หรือไม่โอเคกับใคร เขาเลือก ใช่ เพราะว่าเราก็สังเกตลูกเรามาสักพักเวลาที่เขาเข้าสังคม อะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็ เราก็จะเห็นว่า เขาจะคุยเฉพาะกับคนที่เขาสบายใจอะ ซึ่งก็เหมือนโชคดี อา ใช่ ว่าพี่เลี้ยง แล้วคนเนี้ยน้องก็ค่อนข้างที่จะแบบเปิดใจ แล้วก็คุยกับเขาได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ดีจัง ค่ะ อุ่นใจ <laughs> ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? อา ค่ะ เขาเลือก ค่ะ อา ที่เขาโอเค ค่ะ ค่ะ

อุ๊ย! เราว่าแน่นอนนะเรื่องนี้ ในเรื่องของความแฟร์อะค่ะ คือเขามาเลี้ยงลูกเราอะ ก็ จริง ๆ มันก็คือ การทำงานอย่างหนึ่งของเขา เพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาต้องได้รับมันก็คือ ค่าตอบแทน เราก็มีการให้เงินตาม ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่เรา เราตกลงกันได้ตั้งแต่วันแรกแล้ว เงี้ยใช่ไหมคะ? แล้วเราก็บอกเขาแล้วแหละว่า เอ่อ เราขอดู 3 เดือนว่า จะไปด้วยกันได้ไหม? ถ้าแบบเขา Performance ดี การทำงานดี โอเค ไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่อง โอเค เรา เราจะเพิ่มให้แน่นอน แล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มีวันหยุดให้เขา เพื่อที่ให้เขาแบบว่า เอ๊ะ! มีวันพักผ่อน หรือว่า แต่เราก็บอกว่า เอ๊ย! ขอ ขอ ขอล่วงหน้านิดหนึ่ง หมายถึงว่า บอกเราล่วงหน้าด้วย เราก็จะได้แบบว่า เอ่อ เตรียมในการที่จะแบบรองรับว่า อะแล้วเราจะเป็นคนลางาน หรือว่าสามีจะลางาน หรืออะไรยังไง เพื่อที่จะได้มาแบบ เตรียมพร้อม ใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พี่เลี้ยงของเราอะ เขาก็มีครอบครัวเหมือนกัน เขาก็มีลูกเหมือนกันเนาะ อะไรเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า เราโอเคกับการที่แบบว่า เขาจะเอาลูกเขาอะ มา มาบ้านเราได้ มาเล่นกับลูก เรา ใช่ อะไรเงี้ย แต่คือขอแค่แบบว่า ให้มันเป็นอยู่ในความแฟร์อะ คือให้ ไม่ใช่เขาบอกว่า สปอยล์ลูกเขาแล้ว แบบทิ้งลูกเรา อะไรเงี้ย คือ ก็ขอให้อยู่ใน ในระบบ ให้ ใช่ ใช่ เพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเป็นเรา เราก็เข้าใจนะว่า การที่แบบ ถ้าเราต้องไปทำงาน ให้ลูกเราอยู่กับคนอื่น แล้วไปเลี้ยงลูกคนอื่นน่ะ ใช่ เรารู้สึกว่า เออ เราเข้าใจหัวอกความเป็นแม่อะ เราก็อยากให้เขาแบบว่า รักลูกเราเหมือนที่ ที่รักลูกเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ใช่ ค่ะ อา ค่ะ มีตังค์ อะ อา ค่ะ เตรียมพร้อม <laughs> อะไรคะ? อา อา เล่นด้วยกัน ค่ะ <laughs> ดูลูกตัวเองเกินไป <chuckles> เวลาเด็ก สอง คนอะเนาะ น่า ค่ะ